Ừm, thì thiệt sự á nha, mình cũng hơi lo sợ một xíu, tại vì nếu mà, ưm, trong 1 cuộc họp lớn như vậy mà mình vạch vạch mặt từng người ra thì đó là một cái cũng khá là nguy hiểm đối với bản thân mình, thì ngoài cái cách này ra còn cái cách nào nữa hông bạn?
Ừm. Ừm. À! À, cái cách thứ 2 đó đối với mình á, nếu mà bạn muốn thật sự muốn bộc lộ cảm xúc của mình, muốn có lợi cho bản thân mình á, thì bạn thực sự là bạn phải có tiếng nói, bạn thực sự là phải nói, là bạn phải dũng cảm. Và cách thứ 2 á là bạn có thể là từng bước, có nghĩa là mình thí dụ, mình lo sợ, đúng hông? Rồi mình có thể là hít thở sâu vào, mình tạm ngừng một chút, là mình có thể giữ bình tĩnh được, để cho đừng để cho những cảm xúc như là giận dữ, hoặc là lo lắng, bồn chồn nó làm ảnh hưởng tới cái việc là mình nói trước mặt đông người như vậy. Và mình n nói thẳng luôn, là mình thiết lập một cái ranh giới rõ ràng: "Như vậy thì em chỉ làm những công việc này thôi, em không thể nào mà nhận được thêm nữa." Thật sự nha, nói thẳng luôn, nếu mình làm ở 1 môi trường ở Việt Nam như vậy, một một văn hóa như vậy á, th cách tốt nhất là mình phải rời bỏ môi trường đó. <laughs> Sau khi mà mình đã thực sự là mình đã có rất nhiều những cái cách rồi, khắc phục rồi, chia sẻ rồi, mà người ta vẫn không thay đổi và người ta, kiểu như, cũ á, tư duy cũ á, làm việc á, như vậy á, thì nó không có giúp mình tiến bộ được. Thì mình phải hàng ngày mình phải chịu đựng những cái thứ cảm xúc của người khác, nó không có hay, hoặc là môi trường làm việc không có lành mạnh, không có tích cực, thì mình nên rời bỏ đi, mình không nên cố bám trụ lại. Thì, à, thì đó thì đó là lời khuyên của mình, thì, à, cảm xúc á, thì tất nhiên rồi, mình phải bộc lộ một cảm xúc, gọi là, một cái độ cảm xúc bình tĩnh, mình nói những cái vấn đề của mình ra, chứ không có nên là bộc lộ những cảm xúc như là giận dữ hoặc là quá bồn chồn, lo lắng, thì người ta sẽ có thể dựa vào những cái điểm yếu của mình để người ta tấn công thêm, thì bạn thấy như th như thế nào? <laughs> Ừm, ừm.
Ờ, thiệt sự á nha, do cái lúc nào mình cũng cảm giác rất là tự ti, và một phần nào đó sợ hãi á, nên thành ra là mình không có dám nói. Và những cái lời nói mình ra á, nó, ừm, mình phát ra nó k cảm giác như là nó rất là yếu so với người ta, nên thành ra á người ta lúc nào cũng đè đầu mình. Cảm giác cảm giác của mình là họ lúc nào cũng biết là mình sợ nên là thành ra họ mới, ừm, lên những có làm những cái công việc nó bị quá đáng như vậy với mình. Ờ, thiệt sự á nha, sau khi mà được nhận những cái lời khuyên của bạn á mình cảm giác như là á mình cũng đã bình tĩnh hơn nè, cũng như là cũng biết cách là, ừm, nên bộc lộ cảm xúc như thế nào ở trong cái môi trường làm việc và nên rời bỏ cái công việc này nếu mà nó cứ đem lại cho mình những cảm xúc tiêu cực, đúng hông bạn? Ừ, thiệt sự là cảm ơn bạn rất là nhiều luôn á.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Yêu, đúng không? Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, tự mình thấy ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, hông có gì nha, tại vì công việc đó nó không có nằm ở việc là mình không bộc lộ được cảm xúc nữa, mà nằm việc việc á là v văn hóa làm việc nó không có lành mạnh rồi, ờ, cảm ơn bạn và chúc bạn sẽ có những giải pháp thật tuyệt vời, cám ơn bạn, chào bạn nhá, ừm.